Và kiểu cái idol đấy là từ thuở bé của mình rồi ấy, nên là đợt vừa rồi cũng là lần và đợt vừa rồi cũng là lần đầu tiên lần đầu tiên được, ừm, tham gia concert của idol ấy. Dù là
À, ừ, ừm. Cái này cũng nhiều ha. Ừm, cũng nhiều bạn trẻ. À, vậy à? Vậy thì quá tuyệt vời rồi ha.
Ư, mặc dù là cũng sẽ phải, ờ, kiểu, vay mượn của bố mẹ. Tuy nhiên là, ừm, kiểu, lần đầu tiên mình có thể, kiểu, nhìn thấy idol của mình ngoài đời thật ấy, cảm giác nó cũng sẽ khác.
Ừm. À. Thì mình cũng hiểu điều đó, ừm, mình cũng đồng cảm điều đó. Nói chung là khi mình có cơ hội thì mình nghĩ cái đó cũng là xứng đáng thôi, bởi vì là trong một cái thời gian đấy mình có cơ hội rồi mình làm được cái trải nghiệm của mình và những cái trải nghiệm đó mình đã mong chờ, thì cái cái số tiền bỏ ra nhiều khi nó cũng không quá là sức chịu đựng của mình, thì mình cũng có thể là, ừm, có thể thực hiện được nó.
Ừm. Và Đúng rồi. Và, kiểu, cái nó sẽ để lại rất là nhiều cái kỷ niệm mà, kiểu, nếu mà mình nếu mà khi mà về sau nếu mà mình lựa chọn không đi và về sau mình nhìn lại thì mình sẽ có rất là nhiều nuối tiếc nếu mà mình không lựa chọn đi. Kiểu vậy.
Đúng rồi, ừm. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Đúng rồi, đó là những cái kỷ niệm mà mình cũng thấy rất là cần thiết trong cuộc sống này. Bởi vì có những cái thời điểm nào nếu như mình để qua các cái hội cơ hội đấy thì sau này dù mà bạn có tiền được á thì bạn cũng không thể mua lại được cái thời điểm đấy. Ấy, cho nên thì mình nghĩ cái đó cũng là một cái trải nghiệm mà hợp lý đối với bạn thôi.
Ờ. Ừm. Đúng rồi. Vâng, nhưng mà thật ra thì cũng không khuyến khích mọi người như thế lắm, kiểu dành hết tất cả để đi ấy. Nên là khi mà
Ừm. <laughs> Đúng, và cái tất nhiên là nếu mà tất cả và nhiều lần quá thì nó cũng không nên, đúng không? Ừm.
Vâng, ừm, trải nghiệm một lần cho biết thì cũng cũng được đi. <chuckles>
Đúng rồi. Nói chung là cuộc sống này nhiều khi mình cứ có cái tâm lý là cái nào cũng nói là trải nghiệm một lần cho biết đấy, cho nên thành ra là nhiều trường hợp cái nào cũng muốn hết, cho nên cũng không có tiết kiệm được. Và sau này mà bạn càng, ừm, lớn lên và bạn càng, ờ, đi làm nhiều đấy, thì bạn cũng nhận thấy được một điều là nếu như mình không có kế hoạch chi tiêu hợp lý và tiết kiệm hợp lý thì cái cái số tài chính của mình làm ra có thể là cũng nhiều đấy, nhưng mà sau một cái thời gian mình nhìn nhận lại thì nó cũng không được bao nhiêu. Đấy, cho nên là mình sẽ phải có cái kế hoạch hợp lý hơn.
<chuckles> Ừm. Vâng. Đúng rồi. Vâng. Thế, a Đúng rồi. Thế là lúc đầu em mình cũng có bảo là, ừm, sẽ, kiểu, chia ra ấy, một số tiền nhất định để mình tiết kiệm và số còn lại thì mình sẽ, ơ, để dành cho, kiểu, những cái thú vui, những cái trải nghiệm cá nhân của bản thân.
Ừm. Đúng rồi.

À, đúng rồi. Thì nhưng mà đổi lại thì cái việc trải nghiệm đó mình thấy cũng xứng đáng thôi, đó là một cái phần trích nhỏ trong cái quỹ chi tiêu của mình để mua lại sức khỏe mà bạn, bởi vì khi mình đang còn khỏe mạnh thì mình lại duy trì được nó. Thì cũng rất là khó nếu mà mình không chơi một môn thể thao nào đấy thì sức khỏe nó sẽ càng ngày càng giảm sút đấy. Cho nên là nên chọn một môn thể thao nào đó để chơi. Ừm.
Ừm. Vâng, tại vì Đúng rồi. Vâng, đúng đấy. Em thấy việc đầu tư cho thể thao cũng cũng xứng đáng. Nó nó không chỉ đem lại sức khỏe mà, kiểu, ừm, mình nếu mà đấy là thú vui của mình thì mình cũng, gọi là
Đúng rồi. Đúng rồi.
Ờ. Sao ta?
Ừm, đó, nói chung là, đó là cũng là một cái đam mê của mình á, ừm, mà cái việc công việc mà một cái sở thích của mình hàng ngày cho nên là cái việc chi tiêu đó cũng không quá có cần phải đắn đo suy nghĩ nhiều. Ừm.
Ờ, ừm. Ừm. Ừ.
Còn, à, đôi khuy đôi khi cũng vướng vào một cái việc nữa đó là, ờ, mình thích một món đồ nào đấy mà trong một cái thời gian rất là ngắn mà mình lại mình lại chi tiêu vào nó một cách rất là dễ dàng quá, ấy, và sau đó vài ngày thì mình lại không thích nữa, thì những cái đó mình thấy hơi phí. Ừm, thì bạn có gặp trường hợp đấy bao giờ không?
Ừm. Ừ. Ờ. Đúng rồi, cái đấy thì Trộm vía là em vẫn, ơ, giữ được lý trí, nó không, ưm, va vào cám dỗ đấy. <laughs> Ờ.
<laughs> À, vậy hả? <chuckles> Cái đó cũng dễ bị lắm bởi vì cái thời đại giờ mình nhiều khi hay lướt trên TikTok, trên mạng có những cái món hàng gì đấy á, mà hầu như cái nào mình thấy cũng thích. Ừm, đúng rồi. Thì cũng r rất là dễ vào để mua đấy.
Đúng rồi, xem theo trend hay là xu hướng. Vâng. Bây giờ, bọn
Ừm.
Vâng. Nên là lúc đấy thì cần một cái đầu tỉnh táo và một cái ví tiền không đủ để thực hiện những cái thú vui đấy. <chuckles> Thì may ra mới
<laughs> Ừm. Đúng rồi, nhưng mà nhiều khi ví tiền không đủ mà tự nhiên nó cũng cũng cũng tự sinh ra, nó tự có. Ừm, <chuckles> cho nên là cho nên là cái đó cũng rất là nguy hiểm trong cái việc mua sắm thời đại giờ.
<laughs> Ờ.